देखिए, कई बार क्या होता है ना कि जो खाने की आदत होती है, तो कुछ लोगों को ऐसा भी होता है ना कि बस अ, ऐसा लगता है कि बस ज़रा-सा मौका मिला और कुछ खाना है, या फ़िर बाहर का ज़्यादा खाना है या फ़िर कहें तो मीठा बहुत खाना है। मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके सेहत के लिए कहीं न कहीं नुक़सानदायक हैं, वो चीज़ खाने की तरफ़ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो अगर आपसे हम जानना चाहेंगे, आपके साथ ऐसी कोई बुरी आदतें थी कि, बहुत ज़्यादा आप खाना खाया करती थीं या फ़िर कुछ भी ऐसी चीज़ें, अटर-पटर जिसे कहते हैं, तो उस पे आपने किस तरह से काबू पाया या किस तरह से उसको आपने छोड़ा?
जी। हुँ। हुँ, जी। हुँ। <smacks lips> अ, देखिए मैं सच कहूँ तो मैं इतना ज़्यादा खाती थी ना पहले, और एक जो होता है ना क्रेविंग होती है हमें हर समय कुछ न कुछ खाने की, वो इच्छा ना मेरे अंदर हमेशा से कह लीजिए कि, थी ही और मैं उसको ना रोक ही नहीं पा रही थी। तो मुझे ऐसा लगता था ना, कुछ लोग कहते हैं ना कि चार दिन का जीवन है, जो खाना है खा लो। तो मैं उसी आदर्श और उसी नियम पर चलती रहती थी कि ठीक है, क्या ही दिक्कत है, खा लेते हैं। और आइसक्रीम और बहुत सारी मीठी-मीठी चीज़ें कु चॉकलेट्स, केक्स, पेस्ट्री, ये सारी चीज़ें देखिए हमेशा मेरे फ़्रिज में पड़ी रहती थीं। पर अ, सच कहूँ जब स्वास्थ्य ख़राब होता है तब देखिए झटका सा लगता है, और ऐसा लगता है कि नहीं, अब थोड़ा-सा काबू करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। तो देखिए, मेरा भी एक बार स्वास्थ्य ख़राब हुआ और मैंने ना इन सभी चीज़ों पे ना बहुत काबू किया कि नहीं, तो ये नहीं खाना है। मैं सच कहूँ 1 महीने के अंदर ही ना मेरी सारी जितनी भी स्वास्थ्य समस्याएँ थीं, छू-मंतर हो गईं, मतलब गायब-सी हो गईं, मुझे तो पता भी नहीं चला। और हाँ, जो मेडिकल जाँच थी, वो भी काफ़ी अच्छी आ गई कि अरे! ठीक है, सब तो बढ़िया है। फ़िर देखिए, तब से ना मैंने अपने आप को थोड़ा नियंत्रित किया कि मैंने ये सोचा कि मैंने खाया नहीं 1 महीने तो इतनी अच्छी चीज़ हो गई, बिना दवा के मैं हो गई, और अगर मैं इसको हमेशा के लिए छोड़ दूँ तो जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। पर क्या होता है कि वो हो नहीं पाता, तो मैंने ना थोड़ा-सा मैंने खा मैं खाती हूँ अभी और थोड़ा-सा मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक नहीं करती हूँ। तो ये काबू जो है ना, वो बना है, संतुलन बना हुआ है।
अच्छा। हाँ। अहाँ। सही बात है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा! सच में? बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसा लगता है कि कभी-कभी कुछ धक्का ज़रूरी है है ना, इन चीज़ों के लिए। तो अ, मतलब क्या हुआ था कुछ अगर आप इसको ज़्यादा विस्तार से बताना चाहें?
उहुँ। हाँ, ज़रूर। देखिए अ, मैं बहुत छोटी थी और मुझे थाइरॉइड की समस्या हो गई थी। और उसके बाद देखिए मेरा वज़न बढ़ना इतनी तेज़ी से वज़न बढ़ना कि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब देखिए वज़न बढ़ तो रहा था साथ ही साथ मुझे भूख बड़ी ज़्यादा लगती थी। तो ये सारी चीज़ें मैं खाती तो रहती थी मुझे लगता था कि हाँ मैं बड़ी हो रही हूँ तो शायद उस वज़ह से वज़न बढ़ रहा है। समस्या है, पता नहीं थी। पर फिर घबराहट होना या फिर अ, ऐसा होता है ना कि दिल बहुत ज़ोर-ज़ोर से धड़कता है थाइरॉइड की समस्या जब होती है तो। तो वो सारी चीज़ें मुझे जब महसूस हुई ना और उसके बाद देखिए अ, पेट ख़राब होना ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है अगर कह लीजिए सिम्प्टम्स की अगर बात की जाए तो। और हेयरफॉल होना ये सारी चीज़ें एक साथ जब होने लगी ना तो फिर मैंने देखिए जाँच कराई और मैंने डॉक्टर को दिखाया। तब मुझे कुछ ऐसी दवाइयाँ मिली जिसकी वज़ह से थोड़ा कंट्रोल में तो हुआ। पर हाँ, वही खाने की आदत जो थी ना वो बनी थी फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने कम से कम कह लीजिए 1 साल तक ये सारी चीज़ें झेली उसके बाद जा कर के ना अ, जो है अब जब मुझे लगा कि नहीं थोड़ा-सा काबू करना चाहिए तो उस वक़्त देखिए मैंने खुद के मन पर काबू किया और कहा कि नहीं अभी मुझे अपने आप को दे ध्यान देना है अपनी सेहत पर। बाद में देखिए स्वाद और ये सारी चीज़ें हम ध्यान देते रहेंगे अभी तो जीवन बहुत लंबा जीना है, अगर अभी से ये सारी समस्याएँ होंगी तो फिर मतलब आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मैंने देखिए अपने आप को ना उस अ, सोच के लिए तैयार किया ओ, खुद को तैयार किया अपने दिमाग को मजबूत बनाया कि नहीं ये नहीं करना है। और देखिए उसके बाद सच कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। ऐसा लगता है ना कि जब सादा भोजन करते हैं ना तो ऐसा होता है ना कि हमारे विचार भी काफ़ी अच्छे हैं और सब कुछ बढ़िया है। और जिस दिन देखिए थोड़ा-सा चटर-पटर खा लिया ना तो फिर थोड़ा-सा तो दिक्कत होता है कि कहीं कुछ हो ना जाए और तबीयत ना ख़राब हो जाए, ऐसा मेरे साथ हो जाता है।
ओह! हुँ, जी। हाँ। जी, जी, जी, जी। बिल्कुल। जी। अच्छा। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, सही कहा। सही बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कहते हैं ना कि सादा जीवन उच्च विचार, और जितने भी अ, ये वाली जो ज बात आपने कही ना कि जब आप सादा खाना खाते हैं, तो कहीं न कहीं विचारों पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये बड़ी गहरी बात है, और मुझे लगता है कि अ, अगर अपने प्राचीन काल में देखा जाए, तो जो साधु-संत या कोई भी ऐसे लोग अ, जो खाने पे इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं देते थे, शायद उनकी जो सोच थे, उनके जो विचार थे, उनके जो अ, कह सकते हैं कि उनके जो ज्ञान थे, वो कहीं बहुत ज़्यादा थे, है ना। तो बिल्कुल सही कहा आपने। और ये भी जो आपने बताया ना कि आपको एक थोड़ा-सा झटका-सा लगा कि अरे! यार, ये तो बीमार हो रहे हैं। पता नहीं चलता ना कई बार कि हम खाते चले जाते हैं अ, लेकिन जब ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो बिल्कुल याद आता है कि नहीं-नहीं, ऐसा करना गलत है। तो अ, देखिए ये तो हुआ कि चलिए ठीक है, अगर आपको एक छोटा-सा झटका-सा लगा कहीं न कहीं बीमारी के चलते, तो आपको ये चीज़ समझ आई। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप वो उस स्थिति तक बहुत लेट पहुँचते हैं, और कहीं न कहीं जब पहुँचते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से घिर चुके होते हैं। तो ऐसी स्थिति में शुरुआत से ही कंट्रोल किया जाए, शुरुआत से ही अपनी बुरी आदतों पे काबू पाया जाए, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
हुँ। हाँ। बिल्कुल। हुँ। हाँ। जी। जी। हाँ। हाँ। अ, शुरुआत से देखिए क़ाबू पाना तो मैं मैंने तो क नहीं पाया था था। वो मैंने तो देखिए पहले मुझे झटका लगा, तभी मैंने सीखा कि हाँ, ये जो आदतें हैं ना, इससे ना अ, काफ़ी अ, कह लीजिए बुरा प्रभाव अ, पड़ता है स्वास्थ्य पर। और ऐसा है ना कि देखिए, खाने में कोई बुराई नहीं है, पर वो जो बहुत ज़्यादा अत्यधिक खाने वाली चीज़ होती है ना कि हाँ, ऑयली चीज़ बहुत ज़्यादा खा ली है या फ़िर मसाले वाली चीज़ें, काफ़ी उसका सेवन किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ना कि बहुत म ख़राब होती हैं और इस पर क़ाबू पाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो खाने की जो बुरी आदतें हैं ना, इस पर अ अ, धीरे-धीरे करके देखिए प्रभाव अ, या डाला जा सकता है या फिर इसको रूप में लाया जा सकता है। मैंने तो देखिए शुरू में ये किया था कि मैंने पहले अ, पोर्शन कम कर दिया था। मुझे लगा कि नहीं, जहाँ पर देखिए मैं 3-4 समोसे खाए जा रही हूँ, वहाँ पर मैं 2 समोसे कर दूँ या फ़िर 1 कर दूँ। ऐसे देखिए धीरे-धीरे मैंने ये सारी आदतों को छोड़ा, और फ़िर अभी सच बताऊँ तो, इतना मन भी नहीं करता। अब तो लगता है ना कि हाँ अ, बिना तेल के खाना खाएँगे, उबला हुआ भोजन करेंगे, वही अच्छा लगने लगा है। ऐसा होता है ना खाते-खाते आपकी आदत बन जाती है। तो वो जो स्वाद आने लगा है ना, वो अच्छा लगता है।
जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल सही। बिल्कुल। हाँ। हाँ। सही कहा, आदत। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, देखिए ना, जब आपने बताया कि आपने ये चीज़ें छोड़ी होंगी, तो काफ़ी कठिनाइयाँ भी आई होंगी कहीं न कहीं और अ, देखिए जब ये खाने की आदत ऐसी होती है कि कहीं न कहीं मन तो ज़रूर मचलता है। खासतौर से जब कोई त्योहार होते हैं, या शादी होती है, या कोई भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे आपने किस तरह से अपने मन को समझाया और किस तरह से कंट्रोल किया?
हाँ। हाँ, बिल्कुल। अ, देखिए, जब शादियाँ होती हैं, तो सच में मैं कंट्रोल तो नहीं करती हूँ, मैं सच कहूँ। मैं खा लेती हूँ चीज़ें क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि जब भी कोई चीज़ आपको देख के खाने की मन कर रही है ना, तो फिर आपको ना अपने आप को रोकना बिल्कुल नहीं चाहिए और ऐसी स्थिति में ना, देखिए, अगर आप रोकते भी हैं, तो भी आपको दुःख होगा और आपको लगेगा कि, "अरे! खा नहीं पाए।" तो ऐसी स्थिति में देखिए, थोड़ा आप खाएँ, ज़्यादा ना खाएँ, अत्यधिक ना खाएँ और मान लीजिए कि जो भी चीज़ें होती हैं ना शादी या फिर पार्टी में, तो उसको थोड़ा-थोड़ा लेकर के खा लें और जिससे ना आपके देखिए मन भी बना रहे और स्वास्थ्य पर भी इतना कुछ नुकसान ना हो। क्योंकि अगर आप कम मात्रा में खाते हैं ना, तो वो चीज़ें देखिए इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं और एक ये भी चीज़ होती है ना कि आप खाओ तो सही, पर हाँ, उसको आदत मत लगाओ। तो ऐसा है कि 1 दिन खा लिया तो चलता है, पर उसके दूसरे दिन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यूँ कह लीजिए, हफ़्ते में 1 बार या फिर महीने में 2-3 बार अगर अ, बाहर की चीज़ें, जंक फ़ूड खाया तो खाया बाकी देखिए, स्वस्थ खाना ही खाना चाहिए घर का और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं ना, देखिए, वो ना खाने में बड़ी अच्छी होती हैं। वो स्वस्थ भी होती हैं, ना तेल होता है, ना नमक ज़्यादा होता है और खाने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो ऐसे विकल्प ज़रूर ढूँढने चाहिए।
हाँ। अच्छा। जी। हुँ। सही कहा आपने। हाँ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और अ, जब आपने ये विकल्पों की बात की कि ऐसे विकल्प ज़रूर ढूँढ़ने चाहिए और आपने ये भी कहा कि कहीं न कहीं संतुलन बनाना चाहिए। ऐसा ना हो कि अ, मतलब आप बस खाए चले जा रहे हैं, बाहर का ही खाए चले जा रहे हैं या घर का ही। मतलब अगर आपने कभी बाहर का खा लिया, तो फिर उसको 2-4 दिन कंट्रोल करें और हल्का भोजन करें कहीं न कहीं। तो शायद वो चीज़ें संतुलित की जा सकती हैं। आपने सही कहा और मन को मार दिया, तो भी गलत है कहीं न कहीं क्योंकि मन में तो वो चल ही रहा है। तो वो आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो तो वर्क कर ही रहे हैं उस पे कहीं न कहीं। तो बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आपने कहा कि विकल्प जो है, जो ये विकल्प वाली आपने बात कही, इसको थोड़ा-सा विस्तार से समझाइए।
बिल्कुल। हुँ। हाँ। ज़रूर। देखिए ये जो विकल्प की मैंने बात करी ना? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए विकल्प अ, बहुत सारे हैं कि आप किस प्रकार से ना अ अ, बाहर की चीज़ों को खाना छोड़कर के ना घर की चीज़ों को अपना सकते हैं। देखिए बाहर की चीज़ें तो नुकसान करती ही हैं, भले ही वो किसी भी प्रकार के आप रेस्टोरेंट में चले जाओ ना, वो एक पल के लिए होता है ऐसा कि हाँ, वो आपकी सेहत को ना प्रभावित करे जा रही हैं। क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या मसाले उसमें डाले गए हैं, क्या-क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल हुई हैं। तो देखिए इससे अच्छा यही है कि अगर आपको अस्वस्थ खाना भी खाना है ना, जैसे डोसा खाने लोग बाहर चले जाते हैं, पर उव बाहर के साँभर में जो चीज़ें मिलाई जाती हैं, जो मिर्च मसाले होते हैं, वो बहुत अत्यधिक मात्रा में होते हैं और पता नहीं वो देखिए हाइजीन के साथ बनाते हैं या नहीं, ये भी एक समस्या होती है। तो जो मान लीजिए कि अगर हेल्दी फूड भी खाना है ना, तो उसका भी कोशिश यही करनी चाहिए कि घर पे बना के खा लें या कोई भी चीज़। मुझे तो लगता है देखिए घर पे अगर आलू-टिक्की भी बनाई जाए ना, तो वो बहुत ही सेहतमंद तरीके से बन सकती है और उसमें ना जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि अ, मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल न करना, मीठा जो चटनी होता है उसका इस्तेमाल न करना या फिर यूँ कह लीजिए कि खजूर, खजूर की चटनी जो होती है वो बन सकती है। वो भी काफ़ी बेहतरीन लगती है। तो मुझे लगता है कि देखिए कुछ ऐसे विकल्प हैं, जैसे कि मखाना खा लेना नमकीन की जगह पे और ड्राई-फ्रूट्स का सेवन करना। हाँ। अ, पोहा बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। एक काफ़ी नाश्ते में काफ़ी अच्छा रहता है। बट स बहुत स्वादिष्ट भी लगता है। तो इतने देखिए अच्छे-अच्छे विकल्प होते हैं ना, फिर भी ना अ, लोग पास्ता खाएँगे, मैगी खाएँगे, तो वो मुझे लगता है कि कहीं से सही नहीं है। ये सारी चीज़ों को देखिए छोड़ना ही बेहतर है।
बिल्कुल। हाँ। सही कहा। बिल्कुल। <sniffs>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 चिव ग खा लेना। जी। सही बात है। बिल्कुल सही कहा आपने और, आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गई हैं, ये भी जान के काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर हम मतलब ये कहना चाहें कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को और कि, क्यों ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और किस तरह से उनको छोड़ देनी चाहिए? अगर बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा कि बिल्कुल छोड़ ही नहीं पा रहा, वो जानता सब कुछ है लेकिन फ़िर भी छोड़ नहीं पा रहा, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
हाँ। देखिए ऐसा तो मेरे साथ ही हुआ था और मैं इसी के आधार पर बताऊँगी कि, जैसे कुछ कभी-कभी क्या होता है ना कि हमें कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है, तो उस वक़्त देखिए क्या करना चाहिए ना कि, उसी कि जगह पर ना कुछ और विकल्प ढूँढ लेना चाहिए कि कुछ और खा लें। और जैसे कि खीरा हो गया या फ़िर चना जो होता है काला चना ना, उसका कह लीजिए कि उसमें मिर्च-मसाले डालकर अ, खाना थोड़ा-सा मुझे बहुत पसंद है और सच में वो काफ़ी, स्वादिष्ट भी लगता है और वो किसी भी खाने से कम नहीं है। मान लीजिए कि एक तरफ नूडल्स रखा है वो, तो मैं उसी को चूज़ करुँगी क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें ढेर सारी देखिए सब्जियाँ डालना, खीरा हो गया, चुकन्दर हो गए ये सारी चीज़ें अगर डाल के उसको, तैयार किया जाए ना तो वो अपने आप में ही इतना स्वादिष्ट बन जाता है, कि हमें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और पेट भी भर जाता है उससे। भूख नहीं लगती है, ऊर्जा बनी रहती है, उसमें तो देखिए वो अपने प्रोटीन की मात्रा के लिए ही बहुत जाना जाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर इंसान अपनाए, तो बहुत सारे लाभ हो सकते हैं और ऐसा करना भी चाहिए, कि ताकि द सेहत जो है ना वो अ, हम सेहतमंद खाना खा सकें। हाँ, पर हमारी सेहत भी बनी रह सके और जो हम बार-बार बीमार पड़ जाते हैं ना, हमारी जो ये इम्यूनिटी पावर होती है ये भी कमज़ोर ना हो। देखिए अगर पौष्टिक खाना खाएँगे, तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये तो बात है और वहीं अगर बाहर का फ़ास्ट फूड, चटर-पटर खा लिया तो फ़िर बीमार होने के जो चांसेज़ हैं या फ़िर जो इम्यूनिटी लेवल है वो काफ़ी कमतर हो सकता है।
सेहत पतली है। बिल्कुल। बिल्कुल। सही कहा। सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा आपने और वाक़ई में, बड़ी ही अच्छी बात है ये कि इस तरह से आप चीज़ों को संभालती हैं और अ, चीज़ों को समझने लगीं हैं और जो संदेश दिया है आपने ये भी बहुत अच्छी बात आपने बताई लोगों के लिए। और अगर वाक़ई में अ, कहें कि खानपान पर और अपना थोड़ा-सा अ, व्यायाम पे अगर ध्यान दिया जाए ना, तो शायद जो बीमारियाँ हैं वो कोसो दूर रहें। और बीमारियाँ ठीक भी हो सकती हैं शायद, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो हमारा बॉडी का सिस्टम है उसके अंदर ही वो अ, शक्तियाँ होती हैं कि वो काफ़ी सारी बीमारियाँ तो खुद ब खुद ही ठीक कर सकता है, अगर उसको सही से मैनेज किया जाए। तो बहुत ही अच्छी वार्तालाप रही और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें भी पता चली आपसे। तो इतनी अच्छी बातों के लिए ना आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
जी। बिल्कुल। हुँ। जी। जी। मैं, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने वाक़ई में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, अच्छा लगा बात करके, धन्यवाद।
जी, बिल्कुल।